Beh insomma, ehm, v in un team indubbiamente la fiducia è una componente molto importante, perché insomma, ci deve essere affiatamento, ma alla base di tutto è un affiatamento. Certo non è non non diciamo amicale, però deve essere un affiatamento, una fiducia se non altro sul piano del lavoro, sul pia e anche ca è anche an certo senso caratteriale, comunque nasce un po' quella cosa. Perché se tu in un team, ehm, che è già magari è formato, un team che si forma, poi s ci si accorge che una persona non riesce a non riesce a che è inutile eh sì, nella vita ci vuole un po' di capacità diciamo delle volte a, ehm, com ehm, capacità adattarsi agli altri, deve essere u una cosa reciproca, no, quando ci giran e certo ognuno c'ha c'ha le sue idee, ognu ognuno c'ha del suo carattere; però bisogna essere essere capaci a capire quei quei lati del tuo caratte che possono essere utili, ehm, diciamo al gruppo, o quei lati del tuo caratte che invece magari pot potron possono essere d'ostacolo. Ecco quindi una per
Mh-mh. Certo. Assolutamente, è vero. Mh-mh. A integrarsi. Sì, di flessibilità. Erto. È ve e e ti è capitato di lavorare in un gruppo di persone, con cui ci fosse veramente un senso di affiatamento, che vi rendesse anche più efficaci nel vostro lavoro?
Certo, certo, no, no indubbiamente è è un una cosa che si cerca, e spesso e volentieri si si ottiene anche, perché insomma si si lavora poi su quel piano, poi chiaramente se se in un team, ci tra le persone insomma c'è affiatamento, poi si cerca cerca di procedere in quella direzione, non è che si vanno a cercare motivi poi di scontro, di cosa. E quando c'è l'affiatamento, c'è una certa fiducia, anche se un domani sorgono dei motivi magari un po' è più facile è più facile trovare trovare diciamo una mediazione esatto, una soluzione per potere insomma perché anch ripeto ognuno c'ha la sua testa indubbiamente, però insomma, ehm, ehm, la q il qua perché ora ci ci sono persone a volte che c'hanno dei caratteri particolarmente come si può dire, particolarmente permalosi, particolarmente presuntuosi, particolarmente che si credono tutti e allora quelle persone lì insomma, lavorare in gruppo per quelle persone lì ma anche per loro stessi può ri
Chiaro. Mh-mh. Anche una soluzione. Certo. Sì, un po' burberi. Okay. Eh sì, è un po'dif diventa un po' complesso, ma tu hai, ehm, secondo te delle caratteristiche, ehm, che sono, mhmm, cioè proprio delle delle caratteristiche caratteriali, che secondo te fanno di un lavoratore un buon anche collaboratore?
Ehm, può risultare difficile.